Này bạn ơi, thực ra bây giờ ở nhiều nơi ấy, thì cái việc làm thêm giờ được xem như là bình thường ấy, thậm chí nó đôi khi còn là một cái tiêu chuẩn để đánh giá cái sự cố gắng của nhân viên ấy. Thì không biết là theo, à, cái quan điểm của bạn nhá, thì cái văn hóa làm thêm giờ bây giờ nó xuất hiện vì nhu cầu của công việc, hay là vì áp lực của tập thể? Ờ, bạn nghĩ thế nào về về vấn đề này?
Ừm. Ừm, trước ha trước khi mà mình, à, đưa ra cái quyên quan điểm của mình ấy, thì mình, ờ, ờ, cũng có trải qua cái, ơ, khoảng thời gian này rồi, cũng như là sắp tới, ờ, mình cũng có có, ưm, a, tham gia cái thị trường lao động. Thế là, ừ, <laughs> mình chia sẻ câu chuyện của mình, à, trước. Đấy, ơ, thì đợt năm mình vào đại học ấy, tầm năm 2 năm nhất thì mình chưa đi làm đâu nhưng mà năm 2 mình có đi làm thêm đấy.
Ừm. À. Ừm. <laughs> Rất hay. Ờ, bạn nói thử đi.
Ờ. Ừm, có đi làm thêm rồi. Thế là đợt đấy mình có đi làm thêm ở cái á, ờ, quán nhậu mà cái quán đấy là bạn mình có giới thiệu cho mình.
À, có đi làm thêm rồi. À, rất hay đây.
Thế ừm. Ừ, thế là cái công việc của mình thường thường là mình sẽ bắt đầu từ lúc 5:00, 5:00 chiều đến 10:00 tối. Đấy, ờ, thời gian cố định là như thế. Thì ờ.
Rồi, thế thực tế thế nào?
Thì thực tế là khi mà đương nhiên là cái quán nhậu ấy, đôi khi là người ta sẽ ngồi lâu hơn một chút thì mình sẽ ờ, <chuckles> thì, ờ, đương nhiên là, à, những ngày mà ừm, ví dụ như những ngày mùa hè ấy thì người ta thường thường đi uống bia rất là nhiều. Thế là, ừm, ôi trời ơi, chạy ch đôn, chạy đáo, xong rồi là ngồi người ta ngồi rất là lâu, à, đôi khi là tận 11:00, 12:00 mình mới xong việc ấy. Đấy, ờ, ờ, rất là mệt, thực sự rất là mệt.
À hà, cái này thì đúng. <chuckles> Trời ơi, mệt ha! Ừm. Thực ra thì đúng là cái quán nhậu này thì là cũng không thể tránh khỏi được cái việc là khách người ta ăn muộn ấy. Thế nhưng mà những cái lúc như thế thì đúng là cái nhu cầu công việc nó bắt bạn phải làm như vậy thôi, bạn không muốn thế nhưng mà à, nói về cái cảm xúc lần đó đi, khi mà bạn phải làm muộn như vậy, so với cái việc mà người ta nói là chỉ làm đến 10:00, mà cuối cùng là đến 12:00, thậm chí có hôm còn muộn hơn đi, thì là cái tinh thần của bạn hôm những hôm như đấy bạn thấy thế nào?
Nhưng mà Ừm. Đúng rồi. À. Đúng rồi. Trời ơi, đương nhiên là những ngày đầu, ví dụ ư như, như là ngày một, ngày hai thì mình thấy, ờ, ờ, cái tính chất công việc là nó đã như thế rồi mình cũng nên chấp nhận. Ơ, nhưng mà ừ, nguyên 1 tháng, dường như là 2 tháng liên tục, 2-3 tháng liên tục là mình cứ làm thêm giờ thôi. Đấy, ờ, nhiều khi á, mình cũng đang đi học ấy, cho nên là ngày học, đêm làm là mình không có nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi luôn. Thì tinh thần mình lúc đó dường ừm, dường như rất là mệt và sa sút tinh thần nhiều đấy bạn ạ.
Ờ. Ờ, gọi là, bấm bụng tí. Ôi giời ơi! Trời ơi, mệt đây! Ừm, thế nhưng mà bên cạnh đó ấy, cái việc mà bạn làm thêm giờ như vậy ấy thì là không biết là quán đó người ta có trả thêm lương cho bạn không?
Ừm. À, trời ơi, cái động lực, ờ, duy nhất đây. <laughs> Ừ, động lực duy nhất đương nhiên là khi mà mình, ờ, có làm thêm giờ thì người ta sẽ có thưởng này, cũng như là cũng có một vài, à, cái ơm, a, lợi ích cho mình, à, n quyền lợi cho mình, thì mình sẽ có động lực để làm thêm. Ấy, mình thấy, ê, mình thấy cái đấy là nó rất là tốt ấy, cái giải pháp rất là tốt để mà nhân viên có thể nhiệt tình cũng như là, à, làm việc hết mình cho cho cho chủ luôn. Đấy.
À, đúng rồi. <chuckles> Ừm, cũng được. À. Đúng rồi. Cái này đồng ý. Bởi vì là nhiều khi là người ta đi làm cũng vì tiền thôi mà, đúng không? Thế nhưng mà nói thật, ừm, tiền thì tất nhiên là ai cũng quý rồi, có thể là đợt đó bạn cho rằng là như vậy, người ta làm như vậy là rất là tốt, rất là là gọi là, gọi là, biết đối xử với nhân viên để cho nhân viên có động lực, đúng không? Thế nhưng mà đặt bản thân bạn vào cái thời điểm đó ấy, thì bạn thấy là, à, đặt lên cán cân giữa cái tiền mà người ta thưởng thêm và cái tinh thần của bạn là cảm giác mệt mỏi thì bạn nghiêng ở bên nào hơn?
Đó. Ưm. Ừm. Ồ, mình là cái đứa rất là, ừm, hay chăm sóc bản thân. Ờ, mình yêu bản thân mình chứ. Đấy, cho nên là đương nhiên mình sẽ ưu tiên bản thân mình hơn. Ờ, mình, ừm, mình cũng có giải pháp chứ, mình cũng có giải pháp là, ờ, những cái ngày mà mình đi học, ừm, rất là nhiều ở trên lớp, ừm, trên trường rồi, mình có một cái việc gì đó là mình khó chịu cũng như là áp lực ở trên trường rồi thì ngay ngày hôm đấy mình sẽ xin nghỉ. Mình sẽ không đi làm đâu tại vì cái công việc đó mình chỉ là kiếm thêm tiền để mà à, không phải là trang trải cuộc sống đâu, nó chỉ là chi tiêu bình thường của mình thôi, chi tiêu, ưm, kiểu, lặt vặt thôi ấy. Thì, ờm, ừm, ừm nó cũng không quan trọng với mình lắm cho nên là, ờ, ờ, mình cũng sẽ từ chối ưu tiên bản thân mình đầu tiên. Đấy.
Ừm. À. Tốt mà. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Rất hay. <chuckles> Ừ, đúng rồi. Hay đấy, đúng không? Ờ, bạn biết, ơ, quan tâm bản thân như vậy là rất là tốt, bởi vì là nhiều khi là hồi đi học nó thì, à, đồng ý là đi làm để kiếm thêm tiền, thế nhưng mà đâu đó thì nó cũng chỉ đơn giản là kiếm thêm tiền, gọi là, tiêu vặt với cả, gọi là, tích lũy thêm được những cái kinh nghiệm về, à, đi làm thêm, đúng hông? Các kiểu, ờ, cũng hay mà! Nhưng mà thực ra nếu mà bây giờ nhìn rộng ra hơn nhá, về cái việc mà văn hóa làm thêm giờ ở những cái công ty ở Việt Nam hiện nay đi, thì, à, bạn có thấy là nhiều công ty bây giờ họ coi cái việc là nhân viên về đúng giờ như là một cái việc kỳ lạ không? Bởi vì là có những người ấy người ta còn sợ không đến giờ nhá, không dám đứng dậy đi về, bởi vì là đứng dậy bây giờ bao nhiêu người nhìn, đồng nghiệp nhìn, sếp nhìn như là, kiểu là, người ngoài hành tinh ấy. Ờ, bạn thấy cái tin cái cái cái trường hợp như vậy có hay diễn ra và bạn thấy thế nào về vấn đề này?
<laughs> Ừm. Đó. Ừm, ừm, ừm. Ấy. <laughs> Ừ. Ừm. <laughs> À, trời ơi, đây, đây, quay lại với cái quan điểm cá nhân của mình đây này! Thì, ờ, ờ, thì thực ra thì mình thấy cái này ấy, thì đa phần những cái người làm chủ ấy, người ta đều có cái tâm lý này. Ờ, khi mà mình đi làm ở cái cái cái chỗ đấy, mình có một anh quản lý rất là tâm lý. Đấy, ờ, anh ấy rất là hay chia sẻ cũng như là đưa ra những cái bài học để cho bọn mình. Thì đương nhiên bọn mình là nhân viên, mình cũng là một đứa vừa, ờ, chân ướt chân ráo lên ở một thành phố lớn để mình làm cái công việc đó. Thì đôi khi có những cái, ờ, cái mà mình không hiểu thì anh ấy cũng có chia sẻ với mình như thế này, ờ, rằng là khi mà mình, à, ngồi không ấy, cũng như là đi làm, ờ, đúng giờ này, về đúng giờ như thế thì những người chủ ấy, người ta rất là khó chịu. Ấy, ừm, anh ấy cũng góp ý ừm, cũng góp ý với bọn mình là đôi khi các em có thể đến, ờ, quán sớm hơn 5 phút để, ờ, chuẩn bị tâm lý đầu tiên này, cũng như là, ờ, về muộn hơn một chút cũng được. Đấy, nó sẽ, ờ, tạo ra cái ấn tượng đối với người chủ. Đấy, ôi, trời ơi! Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Thì mình thấy á là, ờ, như lúc nãy bạn nói đấy, đa số cái công ty không chỉ là cái quán nhậu mà mình làm đâu, đa số cái công ty luôn nhé, người ta đều có cái tâm lý như thế, nhưng mà đôi khi nhân viên mà, nhân viên người ta, ờ, đi làm, mà đôi khi ấy có những cái giờ làm thêm, người ta rất là áp lực và mong muốn ờ, mong muốn là, ờ, được đi về sớm để mà có thời gian cho gia đình. Đôi khi người ta cũng có con cái, người ta cũng còn những cái để lo lắng nữa. Đấy, ừm, đấy, đấy. Và cũng rất là khó khi mà hai chiều nó có nhiều cái trường hợp cũng như là môi trường nó khác nhau. Cái này nó rất là ảnh hưởng. Mình thấy là như thế.
<laughs> Đúng rồi. Ừm. Rồi, tâm lý. Hiểu ý bạn. Đúng rồi, cái này thì thông cảm được. Chuẩn đấy, cái này đồng ý. Rồi. Đúng rồi, cái này đồng ý. Ừm, cũng có việc riêng chứ! Ừm, cũng là một cái góc nhìn rất là đa chiều của bạn, đúng không? Thực ra thì đồng ý, là cũng có những lúc mà cái việc làm thêm giờ này nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của nhân viên, đến cả về thể chất, lẫn tinh thần, đúng không? Rồi là bên cạnh đó thì thực ra nói đi thì cũng phải nói lại thôi, đúng không? Thành ra là văn hóa làm thêm thì đôi khi là nhân viên cũng phải hiểu cho những người sếp. Đấy, chứ không phải là cứ, ờ, phải là đúng giờ mới về thì cái đấy thì nó nhiều khi nó cũng không phù hợp lắm, đúng không? <chuckles> Rồi.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, đây. <chuckles> Ừm.
Vậy thì, à, mình đang định hỏi về cái cảm xúc của bạn những cái lần mà bạn, ờ, kiểu như là, bạn làm thêm giờ đấy, rồi là bạn cũng nói là bạn cũng khá là mệt mỏi ấy. Thì, ờ, những cái lúc như vậy ấy, bạn có thấy là bản thân bạn cũng ít nói chuyện với những người thân hơn vì là bạn đi làm về bạn quá giờ cho nên bạn quá mệt không?
Ừm. Ừm. À, ôi, thực sự là cái khoảng thời gian mà mình đi làm thêm ấy, dường như là rất, rất ít khi mà liên lạc với gia đình luôn. Ờ, người ừm, ừm, thế đấy, người thân đấy là cái công việc mà mình cảm thấy là, ờ, mình chỉ đi làm vì cái, á, tiền tiêu lặt vặt thôi nhá. Chứ còn á, những cái người á mà người ta, à, đi làm ở công ty không biết là người ta, ờm, còn dành thời gian như thế nào, còn bao nhiêu thời gian nữa. Ờ, mình cũng có. Ừm, ờ, đợt đấy là mình có ở ký túc xá và có một chị cũng đi làm công ty, chị ấy cũng chia sẻ rất nhiều về cái công việc của chị ấy nha.
Ừm. Ừm, mệt mà, đúng không? Rồi. Còn áp lực sau giờ làm nữa cơ. Ừm.
Ờ.
À. Vậy là bạn cũng đã chứng kiến được những cái người mà người ta đi làm công ty và người ta bị, gọi là, à, áp lực quá nhiều về vấn đề là làm thêm giờ, đúng không? Bạn có thể kể được không?
Đó, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, thì, à, thực ra ấy, chị ấy cũng, ờ, là là, ừm, học về thiết kế đồ họa ấy, chị ấy đi làm thêm ở những cái công ty cũng cũng rất là lớn và có một đợt là, ờm, người ta đưa ra dự án rất là nhiều, cũng như deadline rất là nhiều. Thì ờm, ừm, chị ấy cũng dành rất là nhiều thời gian và đôi khi nhá, tối muộn chị ấy cũng chưa có về luôn. Ấy, tầm cũng phải 8:00-9:00, 9:00 tối chị ấy mới từ công ty đi về. Thì, à, ừm, cái hậu quả ở đằng sau đó nhá, là gia đình của chị ấy nhá, cũng có gọi điện cũng, ờ, phàn nàn cũng như là nói rằng là "Ờ, dạo này sao mà con dành ít thời gian cho gia đình thế, con, ờ, ờ, bị, ừm, ờ, kiểu như là, ờ, con dành nhiều thời gian cho công việc như thế mà con quên đi gia đình ấy." Đó, thì khi đó áp lực vừa áp lực ở công ty, mà vừa áp lực từ gia đình nữa. Trời ơi, nhiều yếu tố luôn.
À! Rồi, à. Trời! Thế thì mệt đây. Ừm. Hiểu rồi. Trời ơi, mệt thế! Ừm, thế tính ra là cái việc mà làm thêm này mà nó không phù hợp ấy, thì tự nhiên là bản thân người đó là mệt về thể chất tinh thần thì không nói rồi, nhưng mà lại không có thời gian cho gia đình nữa, thì lại chịu áp lực không chỉ từ công việc mà lại còn từ gia đình nữa, đúng không? Vậy thì mệt lắm. Thế nhưng mà nhá, ừm, nói đến cái việc văn hóa làm thêm này này, thì chắc chắn rồi, thì sẽ dẫn đến cái việc là nhân viên sẽ bị mệt mỏi ấy, thì bạn nghĩ rằng là cái việc mà nhân viên người ta mệt mỏi như này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc chung, đúng không?
Đấy. Ừ. Đấy, đấy, đấy. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, thứ nhất là khi mà làm công việc ấy, thì cái, ừm, tâm lý của mình ổn định cũng như là thoải mái, thì mình mới làm việc hiệu quả được. Ờ, nhưng mà mình thấy nhá, là cái văn hóa ở Việt Nam mình ấy là làm thêm giờ nó cũng rất là phổ biến rồi. Nhưng mà, ờ, sếp thì cũng nên biết giới hạn. Ấy, mình thấy là sếp nên biết giới hạn nha. Ví dụ như là, kiểu, không thể nào mà, ờ, nguyên 1 tuần, ờ, cứ thường xuyên nguyên 1 tháng 1 tuần như thế, cứ cho nhân viên làm thêm giờ thì ảnh hưởng rất là, ờ, ừm, nhiều đến tâm lý. Ờ, ngoài ra nhá mà ừm, cũng có một vài công ty người ta chỉ hứa suông nhá, hứa suông về cái cái lương làm thêm, lương cộng làm thêm ấy, nói chỉ nói mồm thôi. Trời ơi, sau khi mà hoàn thành xong dự án á, người ta bỏ l bỏ qua luôn. Đấy.
Phổ biển đấy, đúng rồi. Đúng rồi, cái này đồng ý. <laughs> Đúng rồi. Trời ơi! Nói mồm thì làm sao mà tin được, đúng không? <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, cái này như, kiểu, là vấn nạn luôn á nha.
Ừm, thế thì nên mới đang định hỏi bạn một câu như thế này. Nãy bạn cũng có nói là cái việc mà bạn làm thêm ở quán nhậu ấy, thì người sếp, a, mà chủ cửa hàng đấy cũng đã nói với bạn là đôi khi là cũng nên, gọi là, làm thêm giờ một chút để, gọi là, thể hiện cái sự cố gắng, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ nói một cái góc nhìn rộng hơn đi, ở những cái công ty mà chuyên nghiệp hơn đi, thì bạn nghĩ là người ta có nên những cái công ty như vậy, có nên đặt những cái giới hạn rõ ràng về thời gian làm việc không? Bởi vì bây giờ cứ không rõ ràng thì thành ra là nhiều khi nhân viên họ có việc bận, họ có gia đình này kia mà họ cứ phải theo cái văn hóa đó, họ không dám về đúng giờ, đấy thì bạn nghĩ thế nào vấn đề này?
Ừm. Ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đấy, thì mình thấy là càng những cái công ty lớn người ta càng phải, ờ, đúng giờ, ờ, mình thấy là phải chuyên nghiệp như thế. Ơ, những cái người nhân viên ấy, người ta cũng có con, đôi khi á, phải 5:00 là phải đón con rồi, mà cả hai vợ chồng hai bên, ờ, cũng làm cùng một công ty mà người ta yêu cầu là làm muộn hơn giờ, thì con cái của người ta thì sao, nhỉ? Đấy. Trời ơi, ừ, thế mới ừm, nguy hiểm đấy, cũng là vấn đề đấy, nên là á
Chuyên nghiệp, đúng không? Đúng rồi. Úi dồi ôi. Ừ, để cho ai đón bây giờ, đúng không? Nguy hiểm đấy chứ. Ừm. Thế thì tiện nói về cái việc là các cái công ty người ta đang, gọi là, à, muốn nhân viên là làm thêm giờ ấy. Thì bạn nghĩ là cái vấn đề mà tại sao phải làm thêm giờ nó sẽ do là công ty đó đang thiếu quy trình làm việc, chứ không phải là do nhân viên, bạn có nghĩ như vậy không?
Ừm. À, ừ, thì cái này, ờm, mình nghĩ là rất là nh nhiều nguyên nhân ấy chứ. Đôi khi là, ờ, cái cái công việc đó nó gấp chẳng hạn, ờ, phát sinh, thì cũng cũng cũng, ờ, nhiều khi, ờ, sếp người ta cũng không mong m cũng không muốn nhân viên mình phải áp lực. Nhưng mà đôi khi nó là cái việc gấp, thì họ cũng phải, ờ, mọ ờ, họ cũng phải, ờ, đưa cho nhân viên làm thôi. Đấy, ừ.
Ừm. Nó phát sinh, đúng không? Ừm, có nghĩa là cái đấy thì có thể là thông cảm được, đúng không?
Đúng. À, cái đấy thông cảm được. <chuckles> Chứ còn, á, ờ, cái này đưa ra thường xuyên quá, thì cái này là cố ý rồi. Cố ý như thế rồi đấy. Ờ.
<chuckles> À! Nghĩa là cứ cố tình làm sao để vắt kiệt sức của nhân viên nhất có thể, đúng không? Gọi là bóc lột ấy thì cái đấy nó lại, gọi là, biến tướng rồi. Đấy, thế thì, à, bạn có thấy rằng ấy là bây giờ trong xã hội bây giờ những cái bạn trẻ gọi là gen Z đi, các bạn ấy còn chấp nhận cái văn hóa mà cày đến kiệt sức như là trước đây không? Bạn thấy thế nào?
<laughs> Ừ. Ừ. À, ờ, ờ, mình thấy là cái sự so sánh giữa, cái, các bạn gen Z với cái những cái anh chị, ờm, ở, ừm, ờ, những cái, á, à, thế hệ trước, đúng rồi. Ờ, thì mình thấy nhá, là ở cái tuổi trẻ ấy ai cũng thế cả. Khi mà những cái anh chị ở, ờ, ờ, đi trước, ừm, cái thời gian đó thì người ta vẫn chưa có phổ biến nhiều về mạng internet, nên là người đương nhiên những cái bạn trẻ, ừm, ờ, thời gian trẻ ấy, ai cũng, ờ, nhảy việc này cũng như là, à, làm việc nó sẽ sơ sài thôi. Tại vì người ta nghĩ là, ờ, mình còn trẻ, mình còn nhiều cơ hội. Đấy, ai cũng có cái suy nghĩ đấy cả. Nhưng mà hiện tại bây giờ tại vì cái mạng xã hội ấy nó phát triển quá, nên là người ta cứ đưa cái vấn đề đấy lên mạng để câu view, câu like ấy. Ờ, thì đôi khi á ừ, các bạn ấy bây giờ gen Z, các bạn ấy đến một cái lứa tuổi nào đó nhất định, các bạn ấy cũng mong muốn là cố định cũng như là ổn định trong công việc. Thì không thể nào mà cứ làm chơi chơi như cái thời trẻ được. Đấy, ờ. <laughs> Ờ.
Thế hệ trước, gọi là, à, ở thế hệ trước đi. Ờ. <laughs> Ừm, đúng rồi. À, bạn nhìn nhận rất hay đấy! <laughs> Đúng rồi, rất hay. Nhiều khi trẻ thì cứ làm chơi chơi tí cũng được, đúng không? Nhưng mà tự nhiên là nếu như mà các bạn ấy sau này các bạn ấy có tuổi rồi, thì tự khắc là các bạn cũng sẽ có cái khái niệm cho các bạn ấy thôi, đúng không? Chứ không còn như hồi trẻ nữa. Rồi, ô kê, cám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 văn hóa làm thêm giờ nó ảnh hưởng tới tinh thần nhân viên ra sao nha.
Đúng. Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Ừ, rất vui khi, ờ, ngày hôm nay được bạn, ờ, ngồi đây để lắng nghe mình chia sẻ về cái, à, chủ đề này nhá. Rất vui được gặp bạn. Bye bye.
Ô kê, bye bye.